Đúng rồi, Đà Lạt hiện tại bây giờ nếu mà theo con mắt của mình, à, khi còn bé so với bây giờ á thì mình cảm giác Đà Lạt là không có còn như xưa nữa nha. Nhưng mà nó chuyển biến theo một cái hướng khác, mình không có nói là tiêu cực hay tích cực, nhưng mà, khi xưa thì, à, đồi núi nhiều nè, nhà cửa ít nè, thì sương sớm bao phủ hết, đó cho nên là mình nhìn nó giống như là một câu chuyện cổ tích đó. Còn khi mà là lớn lên á, thì cơ sở hạ tầng Đà Lạt hiện tại bây giờ á, là phát triển nhiều lắm, nhà cửa xây lên không thiếu gì hết. Ờ, cho nên đó là Đà Lạt bây giờ hiện đại hơn nè, ờ, có nhiều khách sạn hơn để mình có thể lựa chọn nè, nhưng mà bù lại á thì mình, à, cảm giác là mình không có còn, à, được, à, nhìn cái Đà Lạt, ừm, theo một cái ánh mắt cổ tích ngày xưa nữa. Tại vì bây giờ nhìn đâu cũng là nhà hết, nhìn đâu cũng là cao tầng nhà 2-3 lần rồi, khách sạn nè, nó hông có còn giữ được cái vẻ mộc mạc của Đà Lạt ngày xưa nhiều nữa bạn.
Ồ! Ưm, ừm, mình hiểu. <laughs> Phát triển hơn rồi. Ừm, ừm. Ừm. Đúng rồi. <laughs> Đúng rồi. Ừm. Nó cũng, ơ, bớt đi cái sự hoang sơ rồi.
Đúng rồi.
Ừm, bây giờ nó cũng đô thị hóa hơn. Ờ, nhưng mà bạn thì t bạn thấy là mùa nào đi Đà Lạt thì nó đẹp nhất, hay là mỗi mùa thì nó sẽ có một cái đẹp riêng?
Ờ, cái này là cái trải nghiệm của mình á, thì mình cảm thấy là những cái tháng mà đẹp nhất của, ờ, Đà Lạt đó là vào tháng 12, tháng 1 và tháng 2, tháng 3, 4 tháng đó là đẹp nhất, tại vì không khí nè, lạnh nè, rồi, ờ, cây hoa nở nè, cái mùa đó cũng là mùa hoa nở rất là nhiều á bạn. Ờ, cái thứ ba nữa là không có mưa. Ờ, đi Đà Lạt á mà gặp mưa á thì rất là buồn, vì khi khi mà đi Đà Lạt mà hông đúng rồi, đi Đà Lạt mà mưa á là chỉ có ở trong phòng thôi, không có đi đâu được hết, tại vì mưa Đà Lạt nè, mưa Đà Lạt có một đặc trưng là rất là dai, mưa Đà Lạt là là mưa rất là kéo rất là dài, có thể là kéo cả ngày từ sáng cho tới chiều tối luôn, cho nên là mình mỗi lần mình đi Đà Lạt là mình phải, ờ, mình khấn sao, ờ, đừng có mưa nha, để con có thể đi đ đi chơi được nha. <chuckles>
Ờ. Thế á? Ừm. À! Ừ, công nhận nha! <laughs> Cũng đi đâu hết đấy. Ừm. Ừm. <chuckles> <laughs> Ờ. Phải khấn thời tiết luôn. Ừ, đấy, công nhận nha, kiểu, đi đi chơi thì nói thật là đi chơi mà mà mà mưa thì là buồn lắm rồi, nhưng mà đúng là ở Đà Lạt mà mưa thì nó còn buồn hơn. <chuckles>
Đúng rồi. Đúng rồi. Ừm, nhưng mà đối với bản thân mình, mình đi Đà Lạt nhiều á, đôi khi là có những lúc mình cũng thích mưa đó bạn. Ờ, ừm, tất nhiên là kh đi chơi thì không ai muốn mưa đâu, nhưng mà đôi khi, ờ, à, mình cũng thích những cơn mưa của Đà Lạt, tại vì khi mà mình, ờ, ở homestay hoặc là ở những khách sạn á, mình nhìn ra ngoài mưa cứ rỉ rít, rỉ rít là sương nó bay lạt là, là, là ở ngoài, à, ở ngoài đường á, mình nhìn nó rất là đẹp và rằng lúc đó mình cảm giác rất là y bình yên luôn á. Mình ở trong phòng thì mình có thể mình cuốn mền nè, ấm áp nè, bên ngoài thì mưa rỉ, à, rỉ rít nè, trời, một cái cảnh cái cái trải nghiệm này nó rất là tuyệt vời đó bạn.
Ừm. Cũng thích luôn. À, cũng hay! Ừm. À. <laughs>

Ờ hờ, tại vì, ờ, mỗi lần mình đi là một cái kiểu khác nhau á. À, lúc mì thì mình muốn trải nghiệm, cái dạng trải nghiệm ở những cái nơi khách sạn này, lúc mà mình trải nghiệm ở những cái, a, khu đồi núi á. À, cơ bản là mình tha sẽ thay đổi cái cách trải nghiệm mà mình sau mỗi chuyến đi của mình, và những cái món ăn mà mình, à, à, ăn ở đó mình cũng sẽ thay đổi. Ờ, cho nên á là, đôi khi mình cũng sẽ tha cảm thấy là mình chán Đà Lạt, nhưng mà nhìn chung á thì Đà Lạt là cái một một nơi là là mình rất là yêu quý ha. Cho nên là mình sẽ cố gắng làm sao để mình, ờ, có thể thay đổi nhiều nè, để mình sẽ không có cảm thấy chán Đà Lạt.
Ừ. Mình hiểu. Ừm. <laughs> Đúng là, kiểu như là, ừm, cứ mỗi một lần thực ra kể cả cái việc là bạn đi săn mây thôi, thì đúng là có lần thì săn mây như thế này, có lần săn mây nó kiểu khác ấy, cũng chả có lần nào là nó giống lần nào đâu.
Đúng rồi, cho nên á là nói là chán thì tà cũng khó để mà thiên nhiên làm mình chán á. Bởi vì mỗi lúc mình đi là sẽ có một cái kiểu mới.
Ừm, thanh niên, ừm. Đúng rồi, thiên nhiên thì cũng khó. Ừm, mà thậm chí như là bạn nói đấy thì mỗi một mùa thì nó cũng sẽ có một cái màu sắc có thể là nó cũng khác nhau nhỉ? Màu nào, mùa đông bạn đi, mùa xuân đi thì có thể là nó sẽ có những cái màu hoa.
Chính xác luôn, mùa xuân sẽ là màu hoa của hoa nè, mùa hè sẽ là mọi ngày màu của mưa, à, mùa đông sẽ là, à, như màu của tình yêu lãng mạn.
Ừ. Ờm. Ừ, đó, thấy cũng rất là nhiều những cái, a, cách để mà thiên nhiên biến đổi qua những cái mùa thì cũng rất rất là khó để chán. Cảm ơn bạn đã chia sẻ câu chuyện ngày hôm nay nha. Chào bạn.
Ừm hưm Yeah, cảm ơn bạn rất là nhiều.